Sí, sí, sí, por supuesto, pero el sancocho, eh, cuéntame, ¿qué trae el sancocho y por qué sientes que hace parte de una de tus comidas favoritas?
Pues mira, lo que pasa es que el sancocho es muy típico de la región de donde yo soy, y lo comemos, pues, muy frec todas las semanas hay sancocho. Todas las semanas, un día a la semana vas a comerte un sancocho. Y a mí, particularmente, me gusta mucho el sancocho de costilla, porque la costilla le da un saborcito buenísimo a las comidas, a las sopas. Entonces, no es lo mismo un sancochito, pues, de carne así regular, que no tenga el huesito, al a la costillita que trae el huesito.
Oh. Ajá. Sí. Claro, el hueso es como el que le da todo el sabor, ¿verdad? Sí.
El sabor, correcto. Entonces, a mí me encanta la sopa de costilla y yo compro mis costillas, pues, y yo misma la hago, ¿no? Eh, a mí me parece que mi sancocho es mejor que cualquier sancocho que he comprado en los restaurantes. Sí, la verdad. No es por presumir, ¿eh?
Ajá. <chuckles> Por supuesto, sí. Sí, sí, sí, no, muchas veces es mejor porque lo haces tú con tus propios ingredientes y con el amor que le pones y el empeño.
Pero Claro. Por supuesto. Claro, entonces a mí me gusta cocinar porque a mí me relaja mucho la cocinada, que ese es otro tema de cómo, eh, el, la cocinar te relaja y te, no sé, a mí me reconforta el espíritu. Entonces, a mí me encanta cocinar, entonces, de esos días que tengo tiempo, porque, pues, trabajo mucho, digo: "Ay, hoy sí me voy a hacer, voy a parar y voy a hacerme mi sancocho". Y entonces yo compro mis costillitas, mi plátano, mi yuca, mis papitas, eh, culantro, que es como unas unas hierbitas
Ujú. Okey. Sí.
unas hojitas, que le echas cilantro, em, cebolla verde larga, eh con eso y ajito, ajo también. <clears throat>
Por supuesto.
El ajo le da sabor a todas las comidas, ¿eh?
Sí, definitivamente. <chuckles>
Entonces, yo me hago mi todo lo echas ahí, en una olla, eso lo fácil del sancocho. Tú coges un olla a presión y pum, echas todo ahí, todo, todo, salecita
¿Pones todo al mismo tiempo, junto con la carne y con todo?
todo al mismo tiempo, excepto la papa, porque la papa se ablanda más rápido que todo lo demás. Después le echas la yuca, le echas el plátano, echas la carne, todo, todo, tal, y tú po cierras esa olla pitadora, ahí la pones media hora, y en media hora, listo. Entonces, ¿qué hago yo? Ya cuando, ya se cocinó la carne, porque es que la carne de la costilla es durita, ¿sabes?
Oh, guau. Okey.